É.
Esse é o garantido, é o hoje, é agora, que você acordou, você tem você está respirando, hoje esse hoje é garantido. Que que você vai fazer com esse hoje?
Uhum.
Entendeu. Eu acho que você tem que eu sou muito assim, de natureza. Eu gosto muito de quando eu estou estressada, eu tenho que dar uma andada em um parque, com árvores. Eu tenho que estar do lado de árvore E eu sei que pode ser, assim, meio esquisito eu falar isso, mas, quando você eu s eu me sinto muito assim, sem saber o que fazer, hã, eu sento encostada na árvore, e
Sim, sim. Aham. Entendi. Hum. Certo. Uhum. Nossa, tem uma ra uma prática, tem o esse ritual que você tem, né, mesmo em momentos de urgência você tenta ser essa pessoa que desacelera pra recarregar as energias?
É isso, medito Com certeza, porque eu, normalmente, tenho ansiedade gener generalizada por causa de doença, de casamento que foi
Aham, certo. Ter super traumático, né. Uhum.
abusivo, problemas e isso. Então, tipo, coisas da vida já t me deixaram, assim, com ansiedade, PTSC por causa da
Aham, com predisposição, né, ser cansada.
<clicks tongue> Pois é, por causa da doença. E eu, hoje, assim, eu comecei a praticar e, lógico, no começo, foi aquela: "Ai, que eu não sei se estou fazendo isso direito". Aí é aquela coisa de prática, você quanto mais você faz, mais você pratica. E, eu comecei
Uhum. Certo.